Có chứ, thì, ờ, <sniffs> thỉnh thoảng về quê cái giai đoạn sau này lớn lên ấy, thì, ờ, bố mình cũng cứ mở cái, ơ, loa Bluetooth mà khá là to. Thì, à, mình cũng, ơ, ờ, nói là, ừm, "Bố cứ mở những cái nhạc này nghe từ bé đến lớn thì, ừ, nó không có thấy nhàm không, sao không đổi đi một chút, ờ, cùng là có thể bài nhạc vàng đấy, nhưng đổi giai điệu đi một tí người ta vui tươi hơn." Nhưng bố mình nói là "Nhạc vàng lại đi cho cái Remix vào thì nó nó thành một cái nồi lẩu thập cẩm chứ làm gì còn là cái nhạc vàng nữa, nhạc vàng nó phải là trữ tình nó êm ái, đúng không? Chứ không thể là xập xà xập xình đánh trống được, s đánh trống thì tốt nhất là, à, nghe nhạc nước ngoài hoặc là nghe nhạc trẻ đi chứ ai nghe nhạc vàng lại, kiểu, pha trộn, kiểu, lai căng." Đấy, thế là h hai bố con mình cũng là có cái bất đồng về cái quan điểm là nghe nhạc như vậy.
Ừm. <laughs> À, đổi, đổi. <laughs> Ừm. Rồi. À. <laughs> Ừm. Ừm. À. <chuckles> Đúng, đúng. A, đúng rồi, là tại vì cái, a, thể loại Remix á, thì, à, đa số là à, giới trẻ là yêu thích nhiều, còn ở những cái thế hệ trước á, lớn tuổi thì, à, họ thường á, không thích thể loại Remix cho lắm. Á, thì, ờ, nếu mà trường hợp vậy á, thì, ờm, ừm, bố bạn ngoài cái, a, nghe cái thể loại nhạc vàng ra thì có còn nghe cái thể loại nào khác nữa hông, như là ca cổ chẳng hạn?
Đúng rồi. Ừm, cũng có lý. Bố mình cũng khó hay thích nghe cải lương, thì riêng cái cái cái, ơ, ca cải lương tân cổ này ấy, thì, ờ, mình thấy là, ờ, bản thân mình nhá, hồi bé nhá, là mình cảm nhận là cải lương nó sẽ có hai bao gồm 2 phần, là 1 phần là cái hát, ơ, hát hát theo kiểu là c ờm, dạng, à, tân cổ giống như, kiểu là, nó là c giống như nhạc c dân ca miền miền miền miền Tây ấy, ừ, nó ghép với cái lời mà kiểu như là vừa đọc vừa nói gì gì ấy, mình không biết là cái cái gì, cái nó gọi là cái gì, nhưng mà nó ghép giữa hai cái đấy lại thành một bài cải lương. Thì, à, hai cái phần bài cải lương như vậy thì mình chỉ nghe được duy nhất cái phần nhạc, ờ, hát tân cổ, ờ, nhát, ưm, theo cái phong cách, ơ, dân dân ca miền, ờ, Tây, miền Nam thôi. Còn cái phần mà đọc lời kia thì mình lại thấy nó có cái gì đó nó giống như cái lời ca thán nó u ám quá, ừ, mình không thích. Thì <chuckles> thì thì là mình, à, khi mỗi khi, ơ, nghe những c cải lương ấy, bài nào mà có nhiều phần nhạc tân cổ thì mình thích, còn, à, nhiều cái phần, à, c kiểu, c ca cẩm kia thì mình lại rất là ghét, đấy là cái mà mình không thích, còn nhạc vàng thì mình cũng nghe khá là ổn.
À, ừm, đúng. Ừm. À. À, nghe trích đoạn á hà? A! À! Đúng, đúng. <laughs> À, đúng. À, đúng đúng. Ừm.

Thì, à, ngày xưa là bố mình cũng chỉ đi nghe một thể loại thôi bạn ạ, cũng có vẻ gì đấy nó hơi đơn điệu. Nên có những cái băng mà bố mình cứ nghe đi nghe lại khá nhiều lần bởi vì ngày xưa là băng thuê chứ không phải băng mua. Thì bố mình rất hay mở nhạc vàng, chủ yếu là nghe Ngọc Sơn này, hoặc là, ờm, những cái bài của Tuấn Vũ, mi mi mi, ơ, Trường Vũ gì đó, đấy. Thì mình cứ nghe đi nghe lại nhiều khi, a, nó bị cũng bị nhiễm cái tính là nghe nhạc vàng đấy bạn.
Ừm. À. Ừm. Ừm. À, hà. Ừm, đúng rồi, rồi Ừm. Ờ, Đúng r ờ, hồi xưa á thì, à, những cái, a, thể loại nhạc nó cũng, ơ, ơ, không có đa dạng nữa. Thường á thì, à, băng c cát-xét á thì cứ bỏ cái băng vô thì nghe thôi. Thì không biết là bạn có ấn tượng đầu tiên các bài nhạc nào mà bạn, a, nghe lần đầu hông?
Ừm. À, ngày xưa thì bố mình hay mở Ngọc Sơn thì mình nhớ nhớ cái bài mà suốt ngày cái gì mà, ờ, bài "Tình Cha" đấy, tình cha ấm áp như vầng thái dương ấy, đó. Rồi, m đến mức mà, gọi là, mở đi mở lại <chuckles> mình nhiều khi mình còn thấy phát ngán cái bài này đấy, sao lúc nào cũng có cái bài này đấy. <laughs> Nhưng mà nhưng mà sau này đến giờ mình mình mình nghe lại thì, ô, lại, kiểu, nó có cái gì đó kỷ niệm, kiểu, là ngày xưa hay nghe á, lại có cái gì đó, ừ, cũng nhớ lại thời xưa lại thấy nó hay hay nữa.
Ờ, Ngọc Sơn. <chuckles> Ừm. <laughs> ừm. Chà, nh nhớ lại hồi xưa. Ừm. Ồ. Nhưng mà lúc mà nghe nhạc đó thì, à, ngoài, à, bạn và bố của bạn ra thì còn ai trong gia đình, ờ, của bạn, ơ, nghe nhạc nữa hông?
Khi mà bố mình mở thì thường là bố mình không mở nhỏ đâu bạn ạ, mở rất là to lên. <laughs> Mình nghĩ là chắc là cả hàng xóm là cũng phải nghe thấy đấy, nên là không những là những người trong gia đình mình mà những hàng xóm xung quanh khả năng là cũng cũng sẽ bị, à, phải nghe cái thụ động cái nhạc vàng của bố mình ấy.
<laughs> Mở to luôn hả? Cả nhà nghe luôn. <laughs> Ừm.